إمم، كويس أوي، طب أنت عندك تفسير إن البراندات ساعات أو أنت شايف في فرق جوهري في اللِّبس مثلًا يعني، خلّينا في اللِّبس، ما دام الجزم أنت مُقتنع إن البرندات لأ، هي بتبقى أ أحسن بكتير أوي من حاجة مش معروف آه، بتبقى بالنسبة لك مُريحة، طب لو التيشيرتات مثلًا أو البناطيل، أو التيشيرتات عمومًا يعني، هل بتلاقي فرق في الخامة واضح أوي جدًا، لدرجة إن مثلًا ماركة معروفة، أو Brand معروف أوي، يبقى أغلى مثلًا بكتير جدًا من Brand مش معروف، هل يعني أنت شايف إن في فرق في الخامة فعلًا يستاهل الفرق ده كُلُّه؟
امم. مُريحة آه، إمم. امم. امم. امم. ام امم. بُص هو ال الموضوع نسبي شوية، يعني أنا ما مش شايف مثلًا إن أنا أجيب حاجة، مثلًا ممكن تكون من Zara مثلًا، ممكن تكون من من من الماركات اللي هي مُتوسِّطة، مش غالية ومش رخي H&M مثلًا، آآ Zara ال الأماكن ديّة.
آه. تمام.
ما بتكونش غالية أوي، وبتكون ف يعني آآ بت بتكون عادي في سعر المتوسط، ده تمام قشطة ولأ، والخامة فعلًا بتبقى حلوة و وفعلًا بتعيش معايا، إنما بقى الماركات التانية بقى اللي هي بقى Dior بقى، وLouis Vuitton، الحاجات اللي هي بتعدِّي الآلافات و الآلافات باليورو ديّة، لأ، طبعًا الحاجات ديّة شايفها Over ومش ممكن أجيبها، حاسس إن أنا لو بقيت ملياردير مش هاجيبها برضه، مش عارف أنا مش ملياردير، بس لو لو بقيت مليارد لو بقيت ملياردير حاسس إن برضه ده تبذير Over الصراحة، إن أنا أروح أجيب شنطة ب ب1500€ مثلًا، والّا جاكيت ب ب2000 وتَلَت آلاف آه طبعًا، لا ده الأسعار ال الب باقول لك باقول لك البراندات العالمية بقى، اللي هي Boss و وLouis Vuitton وDior و و و و آآ آه الArmani والحاجات ديّة، لأ، الحاجات دي بتبقى غالية أوي بصراحة مش ممكن أجيبها، يعني باحِسّ إن هُم بيبيعوا اسم، أكتر ما بيبيعوا آآ ماركة يعني أو خامة.
إمم. ياه! فعلًا بتكون كويس الخامة؟ امم. آه. إمم. آه. ياه! ألف وخُمسُميّة يورو في الشّنطة، آه. آه. آه، الحاجات مشهورة جدًا، امم، امم. ياه! أسعار ج ضخمة. امم، الخامة نفسها صحيح، عمومًا هو موضوع البرندات دوّة مُتفرّع اوي، وبيدخلنا في حاجات كتير، وهيدخّلنا في حاجات كتيرة أوي لو اتكلِّمنا فيه أكتر، فهنناقش فيه أكتر المَرَّة الجاية لمّا نتقابل، أنا باشكرك جدًا بصراحة.
امم، امم. يوه. امم. إن شاء الله، أنا اللي باشكرك جدًا، شكرًا جدًا لك ولوقتك، وانبسطت معاك أو

باقول لك أنت ب يعني بال بالنسبة لِلّبس بتاعك أو لإستايلك عمومًا يعني، هل ليك style خاص بيك أنت، والّا أنت بتحب يعني تمشِي مع الموجة اللي الموجودة أو التريندات اللي موجودة في الوقت الحالي؟
بُصّ، هو أنا الصراحة يعني، يع يعني أنا الموضوع بالنسبة لي كان يعني بدايته كوميدية شوية، أنا طُول عُمري آآ، أمّي هي اللي بتج <laughs> أمي هي اللي بتجيب لي اللِبس الصراحة، أنا ما ب يعني عُمري في حياتي أنا ما رُحت جِبت لِبس لوحدي فترة كبيرة، الموضوع على طول آآ، لأ يعني ألبِس الحاجة الواسعة اللي عليَّ، الجزمة الكبيرة، لأ الجاكيت جاي لحد رُكبتي كده، لأ ما فيش <laughs> أي طَب أنا طَب البلوفر ده حلو يا ماما، تقول لي: "لأ، بس ده حلو عشان يعيش معاك." والله لدرجة إن في <giggles> لإن والله، والله أنا في بلوفر لبِسته وأنا في تالتة ثانوي ولبِسته وأنا عندي 3 عيال والله، هو نفْس البلوفر والله. <giggles> واتصوّرت بيه حتى نزّلته على الفيسبوك، الصورة دِيّة يعني كنت حتى كنت ساعتها لمّا كانت أمي عايشة قُمت عملت لها mention كده قُلت لها: "البلوفر ده أنتِ جبتيه ليَّ وأنا في في تانية ثانوي والبلوفر ده جبتيه لي وأنا ف ولسه لابسُه لحد تالتة إعدادي أهو." لسه عايش لحد آه، فالموضوع لأ، الصراحة بقيت بقى الصراحة لمّا كِبِرت وبقيت آخُد قراري بنفْسي وانزِل أجيب لنفْسي لأ، بقيت ألبِس اللي يليق عليَّ ما ليش دعوة بالموضة، لإن هي كانت برضه بتجيب لي لِبس اللي على الموضة والحلو
ياه! إزاي بقى؟ <laughs> <giggles> آه. أيوه. <giggles> آه، ده كان ال ال اختيار اللبس على أساس اللي يعيش مش بالشكل. نفْس الب <giggles> آه. آه. ولسه فعلًا عايش لحد دلوقتي، فعلًا! آه. إمم. آه يعني الم الموضة دي مش مُهمة بالنسبة لك خالص، ولا التريندات ولا الكلام ده كلّه.
لأ خالص، آه ب باحاول أهو يعني أحاول أخلّي شخصيتي في لِبسي واشوف اللي يليق عليَّ واللي مناسب لجسمي، لإن الموضة طبعًا آآ ما ليش دعوة بالتريند بقى الجاكيت اللي مش عارف عامل إزاي والّا البنطلون والّا الجزمة، لأ، أهم حاجة أنا آآ، تكون لايق عليَّ.
آه. إمم.

يعني أنت بتفَضّل إن أنت تروح تقيس بنفسك وتشوف هل بيليق عليك والّا لأ، غير أونلاين والكلام ده كله يعني وبتشوف الأونلاين
آه. بالضبط يعني هو لو جات على الشورت، لو جات على التيشيرت مش مشكلة، حاجة تُقعُد بيها في البيت، ملابس داخلية ماشي، مش مشكلة، إنما أروح أجيب جاكيت والّا أجيب مثلًا قميص والّا بنطلون لأ مستحيل، لازم أجيب اللبس قُدّام عيني كده، أقيسه كمان، باحب أقيسه جدًا في البروفة بتاعة المحل.
إمم. آه. إمم. آه، تشوفُه عليك وتقيسه وتشوف الملمس الخامة وتقيس زي ما أنت بتقول برضه في الحجم ال برضه بيفرق معاك جدًا، بنكن ممكن لارج بيليق في حاجات وما يليقش في حاجات وما إلى ذلك. إمم. هو أنت جِبت حاجة قبل كده مثلًا وحسيت إن هي مش لايقة عليك مثلًا أونلاين وكده، بعد ما جبتها أو بعد ما اشتريتها؟ ياه حصلت؟ ياه!
بالضبط كده، آه. بالضبط، آه. الضبط، آه. بالضبط. ام آه. <chuckles> جِبت جِبت آه، جِبت بلوفر من من موقع كده على الإنترنت، البلوفر ده يعني شكله تحفة، و وت وتشوفه وتقول خلاص أنت يعني يعني مين، آآ، خلاص أنت مصطفى قمر، لأ لمّا تجيبه بقى تلاقي خلاص ال شكله ال الخامة غير الخامة، الصورة غير الصورة، الألوان مختلفة، كِدب في كِدب، فساعتها جات لي فوبيا من موضوع الشرا أونلاين دوّة قُلت لأ، وكمان وطِلع ضيّق عليَّ وحاجة نيلة خالص، إدّيته إدّيته أديته لأخويا ساعتها قُلت له خُده أنا جِبت لك هدية وهو طبعًا فِرح بيه بس الصراحة <chuckles> فِرح بيه ساعتها، ضِحِكت عليه، بس هو الصراحة ما كانش عاجبني خالص.
آه. إمم. الموضوع اختلف خالص. آه. ياه! إمم. <laughs> آه، أنت اتخلّصت منه أصلًا. أي آه، يعني طلعت من الموقف إنّك عملته كهدية بقى، بدل ما تتخلص منه أوترَجّعه عملته كهدية لحد وغير مقصودة خالص، مش مباشرة.
بالضبط كده، آه، قُلت له آه، قُلت له: "أنا جِبته لك ده، أنا نقيتُه لك من من أحسن البرندات العالمية، اتفضّل." وقُمت مديه له وخلاص. <giggles>
آه أكيد أكيد طبعًا، آه بالنسبة للبراندات صح بالمناسبة، أنت أ في Brand معين أنت بتحب تلبس منه؟ يعني مثلًا لِبسك مثلًا، قمصانك بناطيلك، أي لِبس مُعين، جِزمك، هل بتحب تجيبها براندات تكون عالمية معروفة؟ والّا المُهم الشكل والخامة وخلاص؟
آه. امم. إمم.